Bitte?
2 € dann dafür, ne? <laughs> Ja.
Ja, ja, ja, irgendwie sowas, genau. Also <chuckles> und ja, die die Kumpels fanden es auch gut, ne? <laughs> Jeder mag Pizza, so gesehen. Ja, und wie gesagt, das hat mich so wirklich meine mein hal mein halbes Erwachsenenalter, äh, begleitet. Ja, bis auf bis dann halt diese so so 'n so 'n kleiner Change passiert ist, wiede wo ich meine Frau kennengelernt habe und dann, äh, in das Ja.
Mhm. Ja. Ah. Ja okay, dann da hast du dann sozusagen ich meine, äh, wenn du sie mal also we wenn du deine Freunde eingeladen hast, dann ging das ja be schiebst du für jeden 'ne Pizza rein und gut ist. Ähm, und dann dachtest du dir, okay, bei deiner Freundin, äh bei deiner Frau, ne? Da heb da hebst du schon mal die Ansprüche, ne, da hoch, sozusagen?
Ja, genau. Ja, j ja, gut, die hatte ja auch diese Ansprüche mitgebracht, und man muss sich ja auch irgendwie 'n bisschen anpassen. Ich kann da nicht dauernd am
<laughs> Da da klingst du klingst du nicht so zufrieden mit oder nein oder so? Du musstest dich fügen, leider?
Ja, so 'n bisschen, ja, definitiv. <laughs> Aber es kommt auch heut noch vor, dass ich, äh, Einkäufe, ähm und dann sind halt 'n paar Pizzas drin, und das ist dann auch so.
Ja. Mhm. <chuckles> Und dann jubelst du paar Pizzen unter, ne? Für dich selber aber auch, ne? D die muss das ja nicht mitmachen.
Ja, ja. <giggles> Ne, ne, das definitiv nicht. Das ist dann meins.
Ne? Okay, ja das ist, äh okay. Aber hast du hast du eigentlich irgendwie auch also, so, hast du die Pizzen du hast gesagt jetzt so mit Kräuter hast du die noch irgendwie so aufgepeppt, oder oder hast du sie einfach so stehen gelassen und vielleicht nur bisschen Oregano rübergemacht?
Mhm. Mhm. Ne, das <laughs> Klar, de natürlich wird das aufgepeppt. Da kommt auf jeden Fall Käse mit drüber. Also, ich bin ja immer noch einer Ja, ja, das das muss sein. <laughs> Ohn ohne geht's nicht. Das dann schmeckt's nicht gut. <laughs> Ne, au au auf jeden Fall habe ich das immer so mit belegt und, ähm, ja, wie gesagt, du kannst dir das vorstellen damals war mein Kühlschrank wirklich mit Käse und Pizza ist vollgepackt, so kannst du das vorstellen. War auch lustig. Die Leute haben mit mir gelacht, wenn sie in meinen Kühlschrank geschaut haben.
Noch extra, ne? Okay, mhm. Ja, äh, klar. Mhm. Mhm. <giggles> Ja. <laughs> Okay, ja, das ist, äh das ist doch mal was, ne? Also, so so einfach Ja, ja, und, äh, ähm, jetzt, ähm, hast du gesagt, ist es ja deutlich weniger geworden, ne?
<laughs> <chuckles> Ist ne Geschichte, ne? <laughs> Mhm. Ja.
Ver vermisst du eigentlich so bisschen so die Zeit, wo, ja, nur Käse und Pizza im Kühlschrank war, oder ist das jetzt auch etwas so, womit du du was du als Kapitel von dir so siehst, ähm, die so 'ne Geschichte erzählt von dir im Sinne von: „Das erzählt meine ja, mein Singleleben, ne? So meine einfach äh, Simpelheit” und so, ne? Und, ähm, genau, also etwas als abgeschlossen oder sehnst du dich schon ab und zu nach den guten alten Zeiten sozusagen?
Mhm. Mhm.